Buongiorno.
Buongiorno a te, ciao. Eccoci qua. <chuckles>
Come va?
Bene, abbastanza bene, grazie, spero anche tu. <chuckles>
Eh, sì dai, però vabbè, oggi è un po' una giornata così nuvolosa, un po' cupa quin mh, quindi essendo un po' meteoropatica sto un po' così diciamo. Ehm
Ma anche qua, anche da me, sì, sì, sì. <chuckles> Ah. E beh dai, speriamo ne nel sole allora. <chuckles> Che arriva presto.
sì, dai, speriamo. Ehm, diciamo che visto che comunque mi annoiavo un po' stavo un po' così sul telefono e stavo leggendo un articolo, ehm, su eventi storici che hanno secondo me un po', ehm, cambiato la società, il mondo, okay. Mh-mh. Tu a te viene in mente qualche evento storico che ti ha colpito particolarmente?
Certo. Okay. Ah okay, bene, bene certo, certo. Ma guarda, ehm, a dire la verità ce ne sono stati tanti, perché, uhm, è impossibile secondo me delimitare 1 solo come come evento; ehm, sia in negativo che in positivo chiaramente, questo. Mi viene in mente per esempio la rivoluzione francese, ecco, che ha cambiato una un un modo di pensare, l'Illuminismo, insomma, che ha cambiato u un sistema, ehm, di pensiero della della società, facendo anche tanti errori da da alcuni punti di vista, ecco. E e e quindi...
Tanti, sì. Mh-mh. Okay. Sì. Mh-mh. È vero. Sì. Vero. Vabbè, ma errare è umano, eh, comunque.